जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने।
जी। बिल्कुल, हाँ।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने और मैं तो ये भी मानता हूँ ना कि कोई व्यक्ति है अगर जो अ, जैसे मानसिक जो स्थिति है उसकी अगर बहुत खराब हो रही है तो कहीं न कहीं जो है अगर वो फ़ फ़िज़िकल वर्कआउट करे तो बिल्कुल वो काफ़ी ज़्यादा सुधर सकती है। एक ए, काफ़ी ज़्यादा हद तक सुधर सकती है और अ, आपने देखा ही होगा कई लोग जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा मोटापे के शिकार हो रहे हैं तो बिल्कुल वो ऐसा कर सकते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा
जी। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी। बिल्कुल। जी, जी।